آه، بالضبط.
فآمم، ابتدوا يتعرفوا بقى على العالم حواليهم، إن فيه ناس تانية ش مش شبهنا، عندهم عادات وتقاليد مختلفة، ف آآ في شوية عنصرية.
معانا بالضبط. ب في ده هو في. إحنا إحنا كمان كمصريين جوانا أصلًا في هتلاقي في عنصرية. بس بقى بتبقى ع ع درجات م آه مش زي برّا في
ده طبعًا <chuckles> إحنا، إحنا شعب عنصري جدًا، يعني إحنا <giggles>
والله العظيم ما باهزر ما باهزرش اسمعي في في واحدة آآ دكتورة سنان مع جوزها مسافرة بريطانيا
آه.
بنتهم الصغيرة عندها 3 سنين آه اتولدت هناك وعايشة وفي الحضانة ومش عارف إيه. بتقول لِك لما نزلت لما نزلت مصر بدأت تتعش تتعنصر على العرق في مصر، عارفة أنتِ <chuckles>
إمم. <chuckles> لأ وإحنا إحنا كمان بنتعنصر كتير أوي على السودانيين اللاجئين اللي عندنا، يعني أنا باشوف حاجات رهيبة، كنت في الشارع وكنت باتضايق جدًا إنه أطفال، أطفال بيتعرضوا لكمية العنصرية دي، وهُم أصلًا مش فاهمين هو ليه بيحصل لهم كده يعني. بصراحة
صعبة حصل أنا ما احبهاش كده. آآ و مش عارف.
عندنا مشكلة إحنا كمان كبيرة في الموضوع ده.
اتفضلي.
حتى السوريين ما ما يعني كنا برضو عنصريين ضدهم شوية.
أ أ ش يعني السوريين أنا بالنسبة لي هُم شاطرين. آآ تجار شاطرين وبيشغلوا مخهم وما بيعملوش مشاكل. آه لا لا وهنا برضو فاتحين مطاعم وحاجات من دي كتير. ممكن تلاقي عنده عندِك في رومانيا برضو. ف الدنيا
هم تجار شاطرين جدًا فعلًا. إمم. آه، آه، فاتحين مطاعم فعلًا كتيرة.

بتحصل. هو مش كتير، بس بتحصل. يعني بالنسبة لل للآراء أو ال أما أجي أقول رأي في حاجات، لأن أنا بابقى راجل أغل آآ أغلب الوقت باكون صريح ف فالصراحة دا دايمًا بتبفى بتزعّل، وبتزعّل ناس كتيرة. آه طبعًا، لأ. <laughs> في ناس بتحب إن أنت تجاملها أوي، تقول لها كلام متزوق، كلام عارفة أنتِ. كلام محطوط له makeup عشان الدنيا تمشي، مش عارف إيه. بس بس في في
آه. ساعات بتوقعنا في مشاكل، صح. اهم. حقيقي. طب هل تفتكر موقف بعينه مثلًا؟
آآ، اللهم صل على سيد يعني بلاش بقى مواقف زمان وكده. أنا ممكن ساعات مع أمي، لمّا لمّا تعمل أكلة مثلًا وأقول لها الأكلة دي مش عاجباني أو، أو، أو فيها إيه، عارفة بتلاقي فيه شبشب، فيه شبشب طاير جاي في وشِك
اهم. آه. <laughs> مش مسموح لك تقول رأيك هنا. <chuckles>
لا، لا، لا.
آه. <chuckles>
بس بس بس في حاجات مثلًا في الشغل لو قُلت رأيك، في بعض الزملاء بيبقوا معاك ما بيعجبهمش اللي أنت بتقوله، عارفة؟ جربتِ الشعور ده؟
آه. امم، يعني بيبقى في تحفظ شوية، في إن أنت تقول رأيك. إمم، إمم. طبيعي بصراحة، يعني ساعات ال الناس اللي قدامنا مش بيبقى عندهم تقبل أوي إن أنت تتكلم بصراحة يعني.
آه، آه، آه. بالضبط، بالضبط.

آآ أ ف يعني هو مش كُلّ الناس عندها القُدرة إن هي تسمَع الحقيقة <sighs> أو تو أو أنت تنتقد أو تقول رأيك، عارفة يعني <tsk> م مش عارف.
ده غَير إن إحنا في بلدنا التعبير عن الرأي أصلًا يعني <chuckles>
حصل، <chuckles> حصل، دي حقيقة.
<giggles> قصة تانية خالص.
لأن الواحد أ آه يعني تق التعبير عن الرأي والكلام ده، و ودي من أحد يعني، من أحد الأسباب إن أنا سافَرت برّا مصر عشان أعيش حياتي براحتي بس يعني أنا من الأرياف مثلًا، عارفة الناس بتلاقيهم اتدخلوا في حياتك أنت مش عارف، أنت أنت لسه ما اتجَوَّزتش ليه؟ أنت مش عارف إيه؟ أنت طَب أنت ما خطب طَب هَتخطُب إمتى طَيب؟ طَب آآ، طَب أنتم مالكم؟
امم. امم. طبعًا. آه. ما أكيد كُلّنا اتَقرَصنا من الموضوع ده، كُلّ ال الناس اللي حوالينا ه داخلين جُوّا تفاصيل حياتنا بطريقة رهيبة.
أها طَب <chuckles> طَب دلوقتي أنت خَطَبت طَب، آآ الفرح إمتى؟ طَب مش طَب يا جَماعة أنتُم إيه طَيب؟ أعمل إيه؟
الفرح إمتى اتجَوَّزت، هت هَتخَلَّف إمتى؟
<giggles> عارفة يعني، ده ال مشكلة، مشكلة كبيرة أوي. ف أ
بالضبط. <chuckles> آه، آه. آه، فدايمًا بنحط ضَغطة في حياة بعض، يعني ما لوش أي لازمة.
آه طبعًا. فلازم لازم نعزَل كُلّ حاجة عن عارفة يعني <tsk>
امم.
ن ن نحاول نفرق بين النقد وال آآ وإن حد يقول رأيُه صح، والنقد الص النقد البَنّاء والنقد المُثمِر والتدخل، في حاجات كتيرة كده بتبقى واضحة للناس.
طَب امم. امم. آه. طَب يعني بعيدًا عن العلاقات القريبة منّنا، فكرَك يعني إزاي الموضوع ده مأَثَّر في السياسة مثلًا في مصر؟